อา ก็คือบอกให้เพื่อนน่ะครับ คือเพื่อน เพื่อนน่ะไป เอ่อ ทักแล้วก็คุยกับเขา ใช่ไหมครับ เพราะว่าเพื่อนเนี่ยไปเห็นรูป ใช่ไหม แล้วก็ให้เพื่อนเนี่ย "เธอ ๆ ไปบอกให้หน่อยว่า เนี่ย เจ้าตัว คือเพื่อนฉันเอง แล้วก็หยุดใช้รูปนี้ได้แล้ว" อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าก็ไม่ ได้ แบบว่าไปตามตัวต้องแจ้งความอะไรขนาดนั้นน่ะเนาะ คือเราก็มองว่าเราไม่ใช่คนดังคงไม่มีอะไร อะไรแบบเนี้ยครับ เราก็ให้เพื่อนไปเตือน สรุปว่า แอ็กเคานต์ นั้นรีบ โดนลบไปเลยอะนะครับ รูป อะไรอย่างเงี้ย ก็คือลบ ๆ ๆ ไปเลย อย่างเงี้ย เออ เรา ก็เลย แบบ โอเคอะ อย่างน้อยเขาก็ลบน่ะ แต่ว่าเราก็หวังว่าเขาคงจะไม่เอาไปเปิดบัญชีใหม่ หรือว่าไปใช้ในโซเชียลอื่น ๆ อีก แบบเนี้ยครับ อืม
ค่ะ ค่ะ อือฮึ อืม อือ ๆ อือ แล้วคุณมีได้แบบเอา ไป เอารูปตัวเอง หรือว่าเอาชื่อตัวเองเนี่ย ไป Recheck ในอินเทอร์เน็ตอีกรอบหนึ่งไหมอะคะ? ว่าแบบ เอ่อ ถ้าเกิดว่าฉันลองเซิร์ชชื่อตัวเองเนี่ย ฉันจะเจอข้อมูลมากน้อยแค่ไหน? หรือว่าถ้าเกิดฉันเอารูปตัวเองไป ลองเซิร์ชดู ฉันจะเจอข้อมูลมากน้อยแค่ไหน อันนี้คุณมีได้ลองทำบ้างไหมอะคะ?
โอ้ ไม่ได้ ลองทำเลยครับ ตอนนั้นก็คือเรียกได้ ว่า เอ่อ ใจกว้าง แล้วก็เหตุที่เกิดเนี่ย ก็เหมือนเรา เราตกใจประมาณหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ไม่ได้ตกใจมาก พอหลังจากนั้นเราก็ อ่า ลืม ลืม ๆ เรื่องนี้ไปแล้ว แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำ ก็คือ ต่อไปเนี้ยเราอะเวลาแชร์รูปที่ ที่โดยเฉพาะที่มีรูปใบหน้านะครับ ก็คือฉันเนี่ยจะไม่แชร์ที่แบบว่า เอ่อ เป็นสาธารณะแล้ว อ่า แล้วก็โลเคชันเนี่ย เมื่อก่อนก็ปักกระจายเลยครับ จำได้ว่าอยู่บ้านก็ยังปักเลย แล้วก็ตั้งชื่อว่า "บ้านที่แสนอบอุ่นของฉัน" อะไรอย่างเงี้ยครับ หลัง ๆ เนี่ยก็คือไม่เลย เพราะว่าต้องรู้ แล้ว ต้องเข้าใจนะว่าจริง ๆ แล้วอะ เราไม่รู้ว่าในโซเชียลมีคนเขาหวังดีกับเราไหม ไม่ชอบเราไหม การที่เราไปปักหมุดว่าบ้านเราอยู่ตรงนั้นน่ะ คือแบบใครถ้าเขาไม่หวังดี เขาก็รู้เลย ใช่ไหมครับ รู้ที่อยู่เราเลยเนาะ อืม อันนี้น่ากลัว ใช่ เราก็เลยเลิกเลยครับ หลังจากนั้น ก็คือเวลาไปเที่ยวก็ไม่ปักหมุดด้วยครับ จะปักหมุดเฉพาะสถานที่ที่แบบเที่ยวแล้วกลับแล้วเงี้ย 2-3 วัน ค่อยมัน จะลง อะไรอย่างเงี้ย อา อันนั้นเราก็จะปัก
<laughs> อือ ๆ ค่ะ อือฮึ อา ๆ <laughs> อืม อือ ค่ะ ใช่ ๆ อืม อา ก็คือไม่ได้แบบเป็น Real time แล้ว เพราะว่าเราก็ อืม กังวล
ใช่ครับ อืม เพราะเรารู้สึกกลายเป็นต้องระวัง ตัวประมาณ หนึ่งอะครับ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ ไม่ได้มีศัตรู ไม่ได้มีอะไรนะ แต่เรากลายเป็นว่า รู้สึกหวงแหนความเป็นส่วนตัวไว้เลยครับ อืม